あ、あの、えっと、全部炒めるのと、えっと、煮るのと合わせてにじゅっぷんです。
うん。あ、20分。ああ、いいですね。うんうんうんうん。
はい。 うん。<laughs> はい。
あの、今ね、キノコって、あの、この時期はっておっしゃってたんですが、やっぱりこの季節ごとの、その、なんだろう、あの、旬の、あの、食材ってよく使われるんですか？
うん、うん。はい。うんうんうん。 はい。 うん、そうですね。なんか、あの、旬だと安くなりますよね。なん、キノコ安くなま、もと割とキノコ一年中安いですけど、まあ、うん、あの、この季節だと、ま、スープ類にすると美味しいかなみたいなのがなんとなく頭にあって、だから、はい、キノコ秋だとキノコよく使いますね。キノコ、かぼちゃ、さつまいもあたりは、はい。
うんうん。 うんうんうん。 うん。 ああ、なるほどなるほど。ああ、かぼちゃ、さつまいも、そうですよね。うんうん、はいはい。あ、でも今お話聞いててね、その、ま、キノコは結構火が火の通りが良くて、あの、今美味しいコツをね、あの、教えてもらったんですが、かぼちゃとかさつまいも、これはどうしたどうしたら美味しくなるんですかね？
うん。 はい。<laughs> はい。 はい。 うん。はい。 うんうん。うんうん。 うんうん。 そうですね、あの、かぼちゃの場合は私は、あの、冷凍買ってきて、で、あの、にふんチンして食べてるんですけど、いつも、電子レンジで。はい。あの、さつまいもだと、あの、ちょっと火の加減が難しくて、あの、レンジで4分とかだと少なすぎるし、はちふんだと硬くなりすぎるしで、だから、こう、さつまいもちょっと調理難しいんですよ。だから、あの、薄く切って、あの、フライパンで、あの、ソテーとかクミンかけてクミンソテーみたいに薄く切って熱の通りを早くして食べたりしてますね、はい。
うんうん。 ああ、はいはいはいはい。 うん。 うんうん。 ああ、はいはい。 うーん。 ああ、はいはいはいはい。あ、なるほどね。そうすればいいんですね。そう、結構さつまいもって難しいなって、ね、こう、みんな思って、なかなか、あの、あれなんですが、あ、薄くしてうーん。
うーん。 <laughs> はい。 そうですね、うーん。
やっぱり季そつ季節のかぼちゃもね、さつまいもも、ほんと秋のね、食材なんですけれども、やっぱり上手に、あの、季節のもの使われてますね。うん。
はい。うん。 はい。うんうん。 うん。 ああ、そうですかね、なんか、さつまいもは、あの、この時期になると安くなるので、ま、あの、焼き芋にしてもいいし、ま、スープに入れてもいいしっていうんで、結構重宝しますね。美味しいし。はい。
うーん。 あ、焼き芋って、なかなか、なんか、みんな買うもので高いっていう、なんか、思ってる若い方も多いようなんですが、実際にそんなにかお家でできるもんなんですか？
<laughs> ああ、うんうん、うんうん。 ああ、私フライパン使ってますね。あの、キッチンペーパー濡らして包んで、その上にアルミホイル包んで、で、そうですね、なんか、確かに結構かかるんですよ。だから20分とか、弱火で20分、場合によっては30分かな、くらい、あの、フライパンでふたして、はい、あの、蒸してますね、はい。
ああ。 はいはい。 ああ。 あの、そのやっぱり、その、時々その場合は、こう、面を変えるんですよね、自分で。
うんうん。うん。